É, não, é verdade, faz todo o sentido. E eu acho que assim, né, quando é como a gente já tem uma intimidade, assim são meus parentes, né, primos, meus pais também estão envolvidos, eu acho que fica mais leve o o a comunicação, né, fica v acho que é algo que não fica tão assim, eh, desconfortável ou até pesado ou tenso, nada disso, eu acho que dá pra trazer.
Uhum. Uhum. Total! Sim, uhum, exato. Exato e eles sabem também de todo o seu p todo o seu passado, tudo que você já passou, então, eh, acho que fica legal e também é importante, né, ter essa mudança de, eh, de de de de coisas, né, do do que fazer, né, não ficar só focado em alguma coisa específica. Vão vão conhecer outros lugares, fazer coisas novas né, acho que vai ser legal.
Uhum. Uhum. É, não e assim, depois a gente volta a gente acho que precisa mesmo dessa pausa, até pra essa pra esse assunto não ser m não s ser mais uma pauta, né, pra aí pra essa não ser a pauta mais. Então a gente dando aquele break ali, fazendo uma ou outras coisas, outros tipos de atividades, eh eh tendo ali a opção, né, de cada um c comer da da forma que quer, que se sente bem, acho que fica melhor. E pra mim é algo que é um pouco mais delicado porque eu já tive né, meus problemas pessoais, emocionais com comida, então eu não quero voltar pra esse lugar, e nem para o eu realmente preciso meio que me proteger disso, né e não fazer por pressão de outras pessoas pra acabar comendo mais e aí o estômago ele volta a aumentar se você come tanto, então eu v né? Sim.
<giggles> Sim, exatamente. Uhum. Sim. Exato, né? Uhum. Exato, você cor você corre riscos, né, você tá se se colocando em 1º lugar e isso é certíssimo, né, você tá certa, você tem que se colocar sempre em 1º lugar.
Ah, maravilha! Olha só, muito obrigada pelas dicas, eh, já tá me fazendo ver tudo isso com um pouco mais de leveza, me deu já mais aquela segurança, né em em continuar mesmo <chuckles> mantendo o meu pé firme e não me sentir tão mal por, eh, pensar no meu lado 1º porque, enfim, né, é uma questão bem bem delicada isso. Mas muito obrigada mesmo viu, vai ser bem legal, a partir de agora eu vou sugerir novas opções.
Uhum. Ah! Aham. Aham. Isso. Aham, uhum.